ฮ อืม ก็เหมือนที่คุณบ้านบอกอะค่ะ ก็คือเราสามารถหลีกเลี่ยงอะไรที่ว่ามันไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ เหมือนที่ว่าแบบ อืม เดี๋ยวจะมีรถชนนะ ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุเรานั่งรถออกไปตอนนี้ เราก็จะ จะ หลีกเลี่ยงไม่ออกไป ก็คือสั่ง Grab มาแทน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าปัญหามันก็คืออาจจะเป็น เหมือนเราไม่ได้ใช้ความคิด ของตัวเองเท่าไร ว่าเราจะทำอะไร เราพึ่งการเห็นในอนาคตมากเกินไป ค่ะ มันก็อาจจะ อือ มันก็อาจจะสะดวกมั้ง ถ้าเรามีพลังตัวนี้จริง ๆ ค่ะ แล้วของคุณ คุณบ้าน ค่ะ อือฮึ
อืม อือฮึ อา ค่ะ ดีอะค่ะ อา <chuckles> ค่ะ ค่ะ ก็คิดว่า แล้ว แล้วสำหรับคุณหมวกค่ะ คิดว่าถ้าเกิดว่ามี เอ่อ การมองเห็นอนาคตอะค่ะ จะทำให้เรารู้สึกแบบมีความสุขหรือว่ามีความกังวลมากกว่า?
อือฮึ คิดว่ามีความสุขมากกว่าค่ะ เพราะว่าความกังวลที่มีปัจจุบันคือการที่เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไร ใช่ไหมคะ ทำให้เราระแวงว่าแบบ "เฮ้ย มันจะเกิดอะไรขึ้น?" แต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่า เอ่อ แบบเราจะเหมือน อ่า เราจะเลิก เหมือนเราจะ อ เขาเรียก อา ลาออกจากงานเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อนาคต เราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราจะได้งานที่เราถูกใจหรือเปล่าในอนาคต แต่ถ้าเรารู้ เหมือนเราก็สบายใจแล้วว่า "อ๋อ เดี๋ยวก็มีงานนี้มา แบบไม่ต้อง อา เราก็ ชิล ๆ ไป" อืม แล้วคุณบ้านคิดว่าไงคะ? ค่ะ
อืม อา ค่ะ ดีค่ะ อา ค่ะ อืม ก็คือเหมือน ก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะคะ เพราะว่าอย่างที่บ้านบอกว่าแบบ ถ้าเรารู้อนาคตแล้วแบบอนาคตเรามันจะดีกว่านี้ แบบเป็นยังไง ไรเงี้ย เราก็ เราก็จะไม่ได้ ไม่ต้องคิดมาก แต่ว่าถ้า แต่มันก็มีความกังวลอยู่บ้าง ถ้าเกิดว่าอนาคต แบบเราแย่กว่าเดิม อย่างเงี้ยค่ะ เราก็อาจจะแบบ "อ้าว แล้วฉันจะเปลี่ยนแปลงอนาคตตัวเองได้ไหม หรือว่าจะทำ ยังไง?" ไรเงี้ยค่ะ
อือฮึ อืม วันนี้เราก็มีความสุข อือฮึ อือฮึ

เป็นการ์ตูนล้อเลียนที่ว่าแบบ อืม มันก็แอบน่ากลัวที่ว่ามันเป็นไปได้นะคะ แต่ว่าบางทีก็คือ มันคือการที่ว่าแบบ เหมือนเขาดูจากสถานการณ์ปัจจุบันว่าอะไรมันน่าจะเกิดขึ้น แล้วก็สิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นอยู่ดี ซึ่ง ค่ะ แต่บางทีมันก็แอบน่ากลัว ที่ว่าแบบ "ทำไมมันตรงจัง แบบ"
ใช่ อืม ใช่ค่ะ คิดว่า ใช่ค่ะ แต่ แต่หลาย เออ บางคนเขาก็บอกว่าเหมือนการ์ตูนอาจจะแบบทำไว้ เยอะ มาก แล้วมันมีบางเรื่องที่มันตรงกับสถานการณ์จริง ใช่
อือฮึ มัน ร มีความเป็นไปได้หลายอย่างที่แบบมัน อ ก็อาจจะเป็นไปได้สักอย่างหนึ่ง หรือว่า Baba Vanga เป็น <chuckles> คนช่วยเขียนการ์ตูนหรือเปล่า? <chuckles>
<chuckles>
แต่เขาเป็นคนแบบ เอ่อ เป็นคนประเทศไหน คือไม่ ไม่ทราบใช่ไหมคะ?
น่าจะเป็นแบบ เอเชีย แต่ว่าอาจจะเป็นฝั่งแบบ <tsk> ไม่ ไม่มั่นใจอะค่ะ ไม่ ไม่ใช่ฝั่งตะวันออกบ้านเรา อย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็เหมือนแบบได้ยินชื่อเขา แต่จำ จำประเทศไม่ได้ แต่เหมือน เหมือน เหมือนเป็นคนที่แบบคนทั่วโลกเขารู้จักอะค่ะ เพราะว่าเหมือนเขาทำนายสถานการณ์โลกได้ ใช่ค่ะ
อ๋อ อือฮึ อืม อือฮึ อืม บัญญัติ อืม ค่ะ อันนี้ก็คือนึกถึงเหมือนกัน ว่าถ้าเกิดว่าเรามี วิชัน จริง ๆ ในการมองเห็นอนาคต บางทีมันก็น่ากลัวนะคะ เหมือนเรื่องอะไรนะ Final Destination ในเรื่องที่ว่าเครื่องบินตกอะค่ะ เหมือนเราจะต้องมารับรู้อะไรที่ว่าแบบมันทำให้กระทบความรู้สึกของเราในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นตลอดเวลา แบบบางทีมันก็อาจจะเป็นข้อเสีย
อืม ค่ะ อา อ๋อ เพราะว่าแบบเรารู้อนาคตใช่ไหมคะว่าแบบมันจะเกิดอะไร
ใช่ ค่ะ คิดว่า แต่ว่า
มัน มัน มันเกี่ยวกับอะไรนะคะ เรื่อง ไอ้ Final Destination อะค่ะ เหมือนเคยได้ยินชื่อ แต่ว่าไม่เคยดูอะค่ะ
อ๋อ ก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเห็นอนาคต แล้วมันมาเป็นแบบ Flash Flashback ก็ไม่ใช่ Flashback Flash Flash forward ก็คือเหมือนกับว่าเขานั่งเครื่องอยู่ แล้วเขาแบบแอบหลับ อะไรอย่างงี้ แล้วก็เขา กลายเป็นว่าเขาเห็นภาพว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะตก แล้วนางก็เลยตื่นขึ้นมา แล้วเครื่องกำลังจะ Take off แล้วนางก็แบบโวยวายว่าแบบ เอ๊ย เครื่องบินนี้จะตก แล้วเขาก็เลยพานางกับ เหมือนคนบางคนที่พยายามแบบด่านางเนี่ยลงเครื่องไป แล้วปรากฏว่าระหว่างที่ลงเครื่องไปแล้วเนี่ย เครื่องบินนั้นก็ระเบิด
อา ค่ะ อา อ๋อ อืม